Puh, also, als ich mich entschieden habe und auf’m Weg war, da habe ich einfach weitergemacht. Ich habe nicht großartig drüber nachgedacht, ähm.
Mhm. Okay.
Ich wusste einfach, ich gehe nach vorne, ich gehe immer weiter, ne? Und, äh, da war eigentlich kein Zetern und Zaudern, es war allerdings sehr, sehr schwer, ne? Ähm, war nicht einfach. Dann kam ja auch unser erster Junge, ähm, und wir hatten aber auch Unterstützung v
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, hm. Ja, genau. Äh, w hattet ihr Unterstützung von den Eltern? N ja, oder?
Ja, von von meinen Eltern, von ihren Eltern oder auch von Freunden. Also, wir haben ja die ersten Jahre von Sozialhilfe gelebt, äh, also, wirklich, ich weiß noch, v als ich von der Sozialstelle meinen 1. Einkaufsschein bekomme, da habe ich mir 'n neuen Parker gekauft. <laughs>
Mhm, super, okay. <laughs> Okay. Parker, eine Jacke, äh, oder?
Aha. Ja. Ja, damals war damals waren Parker in, also, ne, möglichst die von der Bundeswehr, ne? Ähm, sah sah ja auch cool aus, so. Na ja, jedenfalls, das habe ich dann geschafft, ähm, und habe dann im Vertrieb angefangen in Hamburg, äh, bin da, äh, der Youngster gewesen. Al
Ah, ja, ja, ist okay. Mhm. Mhm, okay. Mhm. Mhm. Interessant, ja. Super, mhm. Mhm. Ah. S Großstädter, ne? Okay. Du bist 'n Großstädter?
Bitte? Ja. Nein, ganz und gar nicht. Ich war in 'ner Kleinstadt war ich, aber ich hin bin jeden Morgen nach Hamburg gefahren, ne, habe da angefangen im Vertrieb.
Nicht? Gar nicht? Okay. Oh, okay. Hattest du diesen Weg auf dich genommen dann?
Ja, und habe da
Du du pf du hast dir gesagt: „Hey, ich bin lieber flexibel, mach was, als mich hängen zu lassen.“ <chuckles>
Ja, das gab's gar nicht, ne? Ich wollte eigentlich, nachdem ich mein Abi hatte, studieren. Ähm, aber ich musste ja auch 'n bisschen Geld verdienen und dann habe ich da erst mal angefangen. Äh, bin auch, äh, sehr schnell erfolgreich gewesen, ähm, habe da mit 24 'ne Niederlassung übernommen für diese Firma. Und, ja, ich habe da einfach Karriere gemacht, ne? Ähm, und ich habe 'ne richtig große Familie gehabt.
Ja, okay. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Oh, wow. kam's dazu, da dass du, äh, da dann, äh, so schnell aufgestiegen bist, äh? Oder hast dich da re re gut reingehängt oder
Ja, da könnte ich

Ja, ich wundere mich heute selbst darüber, aber ich habe tatsächlich 5 Kinder mittlerweile, also, 5- 5 Söhne. Und, äh, die sind aber jetzt alle schon erwachsen, ne, und ich habe auch schon Enkel und bin heute sehr dankbar dafür, dass wir so gut durchgekommen sind.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, also, du Pa du bist so ein p ein Powermensch. <laughs> So ein versteckter Powermensch, <chuckles> höre ich so 'n bisschen raus. <laughs>
Hat auch den Vorteil, dass ich äh, i ich ich <chuckles> ich habe es ich habe es nicht so empfunden. <laughs> Äh, i ich ich habe mich sehr häu
Ja, klar. <laughs> Äh, doch, du be beschreibst es leise, so <laughs>
ich habe mich, äh, sehr häufig auch überfordert gefühlt. <chuckles> Und, äh, ja, ich wundere mich heute selber, dass das so gut gelaufen ist. Aber, äh, ich habe auch sehr viel Geld verdient in der Zeit und, ähm, meine Frau, die konnte sich dann eben ganz um die kümmer Kinder kümmern. Also wir k w w wir waren nicht jetzt in der
so zwischen den Zeilen. <laughs> Mhm. Ja, ist doch sch spannend, ja. Ja. Mhm. Okay. Also, du du du s da das ist quasi so das hat dich so 'n bisschen, äh, vo äh, nach vorne katapultiert. <laughs> Unbewusst. So vielleicht
So könnte man's sagen, ja. Ja, äh, kann man sagen, aber ich bin sehr froh, dass meine Frau dann zu Hause bleiben konnte, beziehungsweise sie musste nicht arbeiten. Ähm, also, man konnte sich ganz um die kümmer Kinder kümmern. Äh, wir haben dann auch sehr schnell 'n Haus gekauft, 'n großes Haus, ähm, wo die auch alle 'n Zimmer hatten und wenn ich mir meine Jungs heute so angucke, muss ich sagen, gut, klasse, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hattet ihr da eigentlich dann finanziell immer Unterstützung, äh, von euren E Eltern? Oder du, hat hattest du da finanziell von deinen Eltern, äh, Unterstützung? Äh, deine Frau äh, oder musstet äh, äh, hast du das, äh, quasi selbst, äh, aufbauen müssen? Hast du selber schauen müssen, w wie kommt das Geld jetzt jeden Monat rein, oder
Ne, ne, gar nicht. Nein. Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe wir haben 0 Unterstützung gehabt. Also, in den 1. 1, 2 Jahren. Ja. Ne, also w aber ich habe gleich richtig gut verdient und ich habe mit 24 das Haus gekauft, natürlich ohne Eigenkapital, aber ich habe eben sehr viel Geld verdient und ähm, denk
Mhm. Also, finanziell so nicht. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Es hat quasi dann gereicht, da dass ihr das, äh, dann dass du's finanzieren konntest, ja. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Okay.
Ja. Ja, ja. Ja, also, das reichte auch für Urlaube aus und für alles. Also, wir haben überhaupt gar keinen Mangel gehabt, also nie, ne? Äh, da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass es so gut geklappt hat. Und ich denke aber auch, die Erfahrung
Gut. Mhm. Mhm. Mhm.

Also, auch manchmal deine Ansicht ist jetzt auch, äh, manchmal das Leben einfach so sein lassen, wie es ist. Also, äh, das hinnehmen, ne, so oder? Habe ich das
Hm. Ja, das Hinnehmen, das wäre für mich jetzt 'ne Art von Lethargie nach dem Motto: „Ja, ist jetzt so, lassen wir's so.“ Äh, nein, ich glaube 'ne Krise, habe ich gelernt, ist immer 'ne Aufforderung zur Tat. Also, ne, dann ähnlich wie ich das erfahren habe, als ich hörte, ich werde jetzt Vater. Äh, da war ja für mich auch die Entscheidung, äh, ja, laufe ich davor weg, lasse ich den abtreiben, ne, äh, und was. Und ich haue einfach ab und lasse meine Frau im Stich. Äh, diese Entscheidungen standen ja alle zur ver Auswahl, ne?
Hm, okay. Mhm, okay. Ah, okay. Ja, ja, äh, verstehe. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Äh, oder mhm. Mhm. Also, du deine ma deiner Meinung nach, es ist 'ne Krise ist eigentlich so 'ne Art Konfrontation. Also, das so 'ne Aufforderung: „Hey, mach was“, äh, ähm, und „Bleib nicht liegen oder bleib nicht stehen, sondern, äh, bewege dich.“ <laughs>
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, es ist ja so, weißt du, 'n Auto in der Garage, was steht, das kannst du nicht lenken, ne? Du musst fahren, ne?
Mhm. Ja.
Und deswegen ist es wichtig, in solchen Momenten auch zu gehen, auch wenn du noch gar nicht genau weißt, wohin es geht. Aber Hauptsache, du gehst voran und kannst dann auf dem Weg auch noch den Kurs korrigieren. Aber wichtig ist zu gehen, ne? Ja, das war mal 'ne Erfahrung. <laughs> Äh
Ah. Ah. Hm. Mhm. Okay. Ey, super spannend, ja? Also, äh
Ja.
das Leben navigieren, <laughs> so höre ich daraus so. Äh, ja, okay. Klasse, ne? Hat mich gefreut für das Gespräch, ja? Mhm, ja, danke.
Mhm. Genau. Aktiv, ne? Ja, schön, dass du dich interessiert hast. Ist gut, ja.